Allora guarda volevo un po' sfogarmi su un problema e chiederti un consiglio, perché ultimamente, ehm, sto avendo delle difficoltà a lavorare con le con il gruppo ehm, con il mio gruppo di lavoro, ehm, perché abbiamo probabilmente dei ritmi molto diversi, e quindi, mhmm, non ci stiamo trovando bene a lavorare tutti insieme. Ehm, questa cosa è stata fatta notare, ehm, da loro a me e un'altra mia collega in modo poco carino, e quindi da lì diciamo che i rapporti si sono un po' inaspriti, quindi faccio fatica a comunicare con le persone, mi sento un po' in difetto, anche perché diciamo che anche il loro lavoro, ehm, non era non era perfetto ma io non non l'ho comunicato in modo così, diciamo, aggressivo, ecco. Anche perché, per fare un lavoro di gruppo, ehm, e per portare a termine una consegna, ehm, dove comunque bisogna fare team working, ehm, è necessaria secondo me anche una comunicazione che sia adatta. Ehm, quindi diciamo che non so bene come gestire questa situazione, anche perché dovremo sicuramente lavorare, ehm, insieme nel futuro, e vorrei cercare di stabilire dei confini, o delle regole anche per le prossime volte.
Okay, ehm, capisco chiaramente che nel momento in cui avvengono discussioni a lavoro non è né facile gestirle, e tanto meno poi è facile gestire ciò che viene dopo, perché, ehm, ovviamente poi, ehm, lavorare in un ambiente un po' ostico non è mai particolarmente piacevole. Uhm, ti va di raccontarmi magari nello specifico cosa è successo? Se è stata una litigata diciamo, mhmm, circoscritta a quella circostanza, o se comunque queste, mhmm questi momenti si ripetono più volte, quindi magari vi capita di litigare spesso
Allora, diciamo che avevamo una consegna, dovevamo consegnare un report su un lavoro, ehm, dove dovevamo appunto lavorare in 4, 5 ehm, diciamo che c'era come scadenza fine novembre. Ehm, quindi, ehm, io intanto stavo lavorando ad altri progetti, come anche loro comunque, non insieme. Ehm, io ho dato prima la precedenza alle scadenze che avevo prima, e quindi mi sare mhmm, comunque portando a termine tutte le varie scadenze che avevo con loro, quindi non so a metà novembre bisognava consegnare, ehm, il primo, ehm, la prima stesura che avevo già fatto. Ehm, poi, ehm, non sono riuscita a partecipare molto attivamente, anche perché loro si vedevano magari dopo lavoro per, ehm, fare questo report. E io sinceramente non riuscivo in quei giorni a ad andare anche dopo il lavoro, magari con loro, anche fuori, quindi prendevano la l'occasione anche per magari fare un aperitivo fuori, ma che io non riuscivo proprio fisicamente a fare, perché avevo altri impegni. E quindi, sono andati avanti, ehm, quelli che si son trovati fuori senza aspettare chi non è riuscito ad andare. Ehm, questa cosa è stata poi, ehm, diciamo rinfacciata, uhm, nella nella seconda stesura che era quella poi da da inviare perché, ehm, avevano detto di aver fatto tutto il lavoro che avre che avevano dovuto correggere anche le parti in comune, cosa che comunque non era vero, anche perché la prima stesura andava già bene. Ehm, però è stato rinfacciato molto questa cosa, accusando chi non era poi andato, ehm, di non aver partecipato abbastanza, nonostante comunque non fosse un dovere andare oltre al lavoro a fare questo progetto. Ehm, quindi, ehm, è stato comunicato appunto tramite chat WhatsApp, e, ehm, molto diciamo, ehm, maleducatamente, ehm, quindi dicendo che c'erano tantissimi errori, che avevano dovuti corre che avevano dovuto correggerli un po', uhm, come fes come se fossero martiri diciamo della situazione, e quindi non non sapevo neanche come rispondere ecco, perché mi sono un po' irrigidita e non sapevo proprio come rispondere.
Certo. Chiaramente, anche perché nel momento in cui ti arriva un messaggio, comunque prima di tutto non puoi, ehm, percepire esattamente quale sia il tono, mhmm, maggior ragione se poi all'interno del messaggio ci sono delle accuse, ehm, sarebbe probabilmente stato meglio da parte loro, mhmm, cercare di affrontare l'argomento in in una sede differente, ecco, evitando magari il messaggio, preferendo magari un confronto, ehm, a voce. E quindi capisco che questa cosa possa averti irrigidito e messo in difficoltà, ovviamente. Ehm
Esatto.
questa cosa, ecco, ti ha poi, ehm, portato dei problemi successivamente nell'affrontare nuovamente il lavoro con loro? Quindi, ehm, avete poi avuto occasione di rivedervi, e quindi di affrontare l'argomento e continuare a lavorare, oppure, ehm, siete ancora in questa fase in cui c'è questa incomprensione, ehm, che aleggia insomma tra di voi?
Allora, devo dire che non ci siamo più visti se non con alcuni, però con, ehm, que le principali con cui avevo discusso, diciamo, non non mi sono ancora vista dal vivo. Uhm, capiterà sicuramente, uhm, a breve quindi probabilmente questa settimana, ehm, ed è anche per questo quindi, mhmm, non so se ignorare la questione e quindi, uhm, diciamo, uhm, far finta di nulla, cercando poi le prossime volte magari di collaborare meglio, o non so se, ehm, affrontare la questione subito, uhm, cercand di stabilire già delle regole magari, ehm, per le per le prossime volte, anche perché sicuramente avverranno delle delle occasioni, o del mhmm, dei lavori in cui dovremo collaborare. Ehm, quindi, mhmm, non so come approcciare, se, diciamo, aspettare che magari le cose migliorino in futuro, o se partire già, diciamo, a a spada tratta nel cercare di stabilire già un un equilibrio.
Guarda più che, partire a spada tratta ti direi, mhmm, sicuramente di affrontare le tue colleghe ma non in maniera ecco, troppo, <giggles> ehm, e entrando esatto, entrando a gamba tesa perché altrimenti, ehm, a mio parere si rischia un po' di, uhm, peggiorare no la situazione invece di, ehm, cercare di portare un po' più di tranquillità e poter lavorare, ehm, in maniera, mhmm, più tranquilla, finisce che poi continuate a litigare e non e non ve ne venite fuori. Ehm, per cui sì, magari la cosa giusta sarebbe sicuramente affrontare, ehm, i tuoi colleghi e, mhmm, cercare di capire confrontandovi a voce, senza appunto partire in quarta, ma dicendo: guarda, mhmm, mhmm, visto che, la scorsa volta, abbiamo avuto queste problematiche, uhm, mi piacerebbe, mhmm, che ci confrontassimo in modo da, <chuckles> poi non ripetere no, gli stessi errori, in modo da non ricadere poi, ehm, nelle stesse dinamiche di prima. Quindi, mhmm, sicuramente il confronto è sempre la cosa migliore no? Anche perché, ehm, gli errori possono esserci stati eventualmente da n entrambe le parti, ed è giusto che, mhmm, abbiate la possibilità di, uhm, capire meglio tutti, cosa è successo e come, uhm, portare avanti poi, l'eventuale, mhmm, lavoro che affronterete. Quindi, sicuramente il confronto è la migliore delle ipotesi.
Okay, aggressiva. <laughs> Ce Certo. Certo! Allora, appunto forse è anche per questo che, mhmm, ehm, non non ho risposto subito anche al messaggio su WhatsApp, perché come dicevi te prima, a volte si possono un po', uhm, diciamo, fraintendere i toni. Ehm, quindi diciamo che ho evitato di partire, anche perché magari sul momento sarei stata più arrabbiata e sicuramente avrei fatto peggio, come hai de come hai detto ora. Quindi avrei sicuramente inasprito ulteriormente rapporti probabilmente, quindi ho fatto bene a prendermi secondo me qualche giorno, per poi avere un confronto dal vivo. Anche perché, credo che, per non creare fraintendimenti, o tensioni inutili, sia meglio a volte comunicare dal vivo, anche perché proprio questa è il loro, ehm, scelta di comunicare online, mi ha appunto un po' sconvolta. Anche perché, uhm, siamo colleghi ci vediamo, uhm, settimanalmente quindi, ehm, <smacks lips> credo che sia giusto anche, ehm, cogliere l'occasione non solamente per andare a fare aperitivo, e fare il il lavoro in esterna ma anche per discutere effettivamente se ci son dei problemi e quant'altro, quindi credo che credo che anche il confronto proprio, uhm, faccia a faccia sia necessario a volte. Ehm
Esatto. Certo. Sì anche perché, mhmm, <smacks lips> guarda il fatto che, mhmm, loro ti abbiano fatto notare degli errori in qualche maniera può anche compromettere, ehm, la tua stessa sicurezza nell'affrontare poi un lavoro che sia in maniera, n n individuale o che sia un lavoro di gruppo, no? Quindi finché secondo me poi non chiarisci questi aspetti, potresti in qualche maniera, ehm, subire diciamo le conseguenze di tutta questa situazione, e potrebbe non andare a tuo favore sotto diversi punti di vista. Quindi alla fine, ehm, chiarire proprio anche per te stessa, al di là delle colleghe con le quali è giusto che tu vada d'accordo e riesca a lavorare in serenità. Ehm, però anche per te stessa, no? Per essere tranquilla che mhmm, del fatto che tu possa rimediare tranquillamente a eventuea eventuali errori che hai fatto, ehm, senza doverti magari mettere in discussione più del dovuto, ecco.
Mh-mh. Assolutamente. Guarda ti ringrazio molto per per avermi ascoltate per questi consigli utili, anche perché mi hai un po' rassicurata anche sul fatto, ehm, della comunicazione, infatti come come dicevo prima, è giusto dare un feedback anche negativo, ma l'importante secondo me è farlo in modo, diciamo, corretto. Quindi, ehm, spero di riuscire poi, anche io, a essere il più corretta possibile quando li affronterò in futuro, cercherò di applicare i consigli che mi hai dato, cercando di non entrare a gamba tesa, ma di, ehm, diciamo costruire un dialogo che f che sia costruttivo, e appunto per poi una una migliore collaborazione anche in futuro, dove tutti si possono sentire in qualche modo apprezzati nel lavoro che fanno, nonostante magari qualche errore che è umano, ecco.
Gua Guarda sono sicura che tu possa farcela tranquillamente e che andrà tutto per il meglio perché la comunicazione è sempre sempre la chiave per tutto. Quindi
Ti ringrazio.
A te, alla prossima.